Hello magandang umaga.
Hello, magandang umaga rin, kamusta?
Hmm, ito maayos naman.
Mm, mabuti kung ganon, oh, anong balita napatawag ka?
Mm. Eto nga, napatawag ako para gusto ko lang din malaman kung ano yung opinyon mo, kasi nga, 'di ba, sa ating mga henerasyon ngayon talamak na talaga yung mga social media or mga teknolohiya.
Mm. Oo.
So, sa opinyon mo, ano kayang mga ano naman ang mga masasabi mo tungkol sa pagkawala ng personal na koneksyon dahil sa tok teknolohiya?
Hmm. Alam mo, magandang tanong 'yan, ano, kasi sa panahon natin ngayon talagang, ah, a hindi na maiwasin, eh, 'no, hindi na maiwasan na laganap na yung teknolohiya at yung social media rin, 'di ba. Ah, talagang minsan nababawasan na yung koneksyon natin dahil dito. Para sa akin, ano, minsan nalulungkot na minsan okey lang din, pero parang halo yung emosyon, eh, yung ganon. Ah, minsan kasi sa'min na magkakaibigan meron kaming minsan na nag-uusap-usap kami na nagkikita-kita kami paminsan-minsan, 'di ba. Tapos, ah, minsan syempre mag gusto namin yung mag-bonding kami magkwentuhan, pero dahil may mga cellphone, may social media minsan imbes na nagkwekwentuhan kami kanya-kanya kaming harap sa kanya-kanyang cellphone minsan yung, ganon. Kaya minsan, nababawasan na rin yung koneksyon namin sa isa't isa, imbes na magkakasama nga kami pero may iba-iba rin din kaming ginagawa, yung mga ganong tipo. Ikaw ba nasubukan mo ba yung mga ganong experience?
Mhm. Mm, laganap na talaga, eh. Mm, tama. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, tama. Hmm, mm. Mm, tama, mm. Oo, relate din ako minsan kasi kaming mga magkakaibigan ni din noon may mga galaan din kami nagpi-picnic, ganyan. Pero minsan parang nawawala nga 'yong koneksyon dahil, dahil nga 'yon sa teknolohiya naka nandon sila sa nakatuon yung pansin nila sa gadget nila or minsan sa panonood.
Mm. Mm. Mm. Oo.
Mm.
Kasi, 'di ba nga, minsan, pag halimbawa, dati, wala naman mga cellphone na ganyan, mga smartphone. 'di ba, parang dati pag magkakasama kayo, parang may mga activities kayong mga ginagawa. kami ng mga kaibigan ko, ginagawa namin, nagba-basketball kami o kaya naman, naglalaro kami ng mga computer games. At least, doon kasi parang sama-sama kami. Ngayon, pero parang ngayon, ah, nabawasan na kami sa mga gano'n, at dahil na busy na rin 'di ba, habang tumatagal. Kaya minsan, nababawasan din talaga na nakakaapekto talaga. Pero ikaw ba, sa tingin mo, paano talaga naapektuhan ang teknolohiya yung paraan natin makipag-usap sa mga tao?
Mm tama. Mm. Mm. Mm. Mm tama. Mm. 'Yun nga, means, 'yun nga, may mga bad effect at good effect siya. Mean, ang good effect naman niya nakakausap natin yung mga mahal natin sa buhay na nasa malayo, or 'di kaya nasa ibang bansa at nasa ibang lugar. So dahil dun sa mga social media, sa pag-video call, mga ganyan nakikita mo sila. Pero malaking epekto din 'yun dahil minsan nawawala na nga 'yong koneksyon nila sa isa't isa. Kumbaga, minsan, magkakasama sila pero parang hindi na sila naki na nagkakamustahan. Minsan nga, parang hindi na din sila nagkakatinginan sa bata sa mata kasi yung tingin nila nasa nasa gadget na lang. Hmm, hmm.
Mm. Oh oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, totoo, sang-ayon ako sa'yo. Ano, kasi, talagang laki ng epekto ng teknolohiya din na, ano, para sa kasi ngayon, ano ,mas nagiging uso na 'yung, ah, may makikilala kang mga kaibigan sa social media na, 'di ba, parang gano'n. Ah, minsan, ah, bukod sa mga kaibigan mo ng totoo kasi minsan ang mga nagiging kaibigan natin, nakakuha natin 'yan sa eskuwelahan, mga kaklase natin 'di ba yun madalas, eh, 'yun. Mhm, mhm. 'Yung mga kapitbahay, 'yung mga kalaro natin simula nung bata pa. Pero, ah, kung iisipin mo, ako, 'yung mga kaibigan ko nung bata ako, ah, dahil matatanda na kami ngayon, 'yung alam mo 'yung tipo, ah, hindi na kami masyadong nakakapag-usap. Pero dahil din sa tulong ng teknolohiya, social media, 'yung mga dati kong kaibigan nung elementarya pa, nagkaroon din ako uli ng koneksyon sa kanila dahil din sa tulong ng teknolohiya kasi parang. 'di ba, pag nag-open ka ng, ah, social media ngayon, makikita mo hmm, hmm friends mo sila.
Mm. Mm tama. Mm. Hmm mga kapitbahay, mm. Mm. Oo tama, mm. Mm. Mm. Mm, tama. Social media, tas friends mo sila. Nakikita mo kung ano yung mga ganap niya sa buhay, kung may may pamilya na ba siya, or mga ganyan 'di ba, minsan, dahil sa simpleng pag-stalk mo lang sa Facebook account nila, nakikita mo na lahat. Siyempre kung kung ma-post sila, makikita mo. Pero kapag private, privacy may 'di sila nakikita. 'Yun nga lang din, pero siyempre, malaking tulong pa din.
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo kasi pwede kayong mag-connect sa Messenger, 'di ba, pwede kayong magkamustahan dun, mm.
Mm. Instagram, madami na eh, madami ng pwede.
Oo totoo, pero ikaw ba, nakaka mm, pero ikaw ba nakakaranas ka ba ng, ah, pagkahiwalay o nalayo yung mga kaibigan o pamilya kahit madalas kayong magka-chat o mag-text? Halimbawa magkasama kayo sa bahay or yung mga ganun, mm.
Sa TikTok. Mhm. Mm, minsan. Mm, kasi iba din naman kasi minsan yung kaka-chat mo lang yung magka-chat mo lang siya sa sa truth sa gadgets kasi iba din yung impact mismo yung talagang nakakausap mo siya at natitignan mo mismo. Ganun, mm.
Mm. Mm. Mm. Oo totoo, kasi minsan yung pagkachat mo lang, eh, 'di ba, parang wala kasing emosyon chat-chat, eh, parang ikaw mismo habang binabasa mo ikaw na nag-iisip kung pano ba yung tono niya habang sinasabi niya yun, so, parang minsan namimis-interpret natin. Mm.
Mm. Tama, mm. Oo, minsan nga kahit nagagalit ka, eh, parang hindi mo talaga mai masabi <chuckles> or yung expression mo habang nagcha-chat ka hindi niya nakikita.
Mm, totoo. Mm. Oo, minsan naman parang, ah, galit ka tapos ang, ah ah I mean ang basa niya parang galit pero hindi ka naman galit, 'di ba, parang gano'n, kasi iba kasi pa rin pag yung magkaharap kayo na nag-uusap, eh, ah, kas kaysa sa chat lang, 'di ba, parang yun din sa mm.
Mm, mm. Tama, oo. Mm, para madama mo or makita mo yung emosyon.
Mm, sa mga pamilya din, 'di ba, ikaw ba sa pamilya mo mm.
Mm, tama. Ikaw ba nakakaranas ka din ba?
Mm, naging nakaranas din ako niyan kasi. Oo.
May na mhm.
Meron kasing ano sa pamilya namin, ah, dati, ah, hindi kasi kami medyo vocal sa isa't isa, alam mo 'yun, sa mga kapatid ko, ah, hindi ako masyadong ma-vocal sa kanila, nag nag-o-open up. Ah, sa'kin mm, 'yung mga gano'n, pero pagdating na no'ng nag meron na kaming group chat o gano'n, parang minsan nakatulong din siya sa'kin na nailalabas ko na 'yung mga gusto kong sabihin sa kanila, 'yung gano'n. Minsan 'yung simpleng pagsa pagpapasalamat, 'yung simpleng pagsasabing kung gaano sila kahalaga sa'kin, na minsan nasasabi ko na dahil din sa social media. Ah, para sa'kin ano, may mga tulong din, pero may mga disadvantages din talaga, depende rin sa gumagamit din talaga, eh, 'no.
Mhm. Mm. Mm, magka mga open. Mm. Hmm, mm. Tama, mm. Mm. Mm, tama. Mm. Mm, meron kasi 'yung minsan di ba, introvert pagdating sa talagang sa personal na life niya ay, tapos kapag do'n titignan mo naman sa social media niya do'n mo talaga na makikita na maingay siya do'n.
Mm. Oo, 'di ba, 'yung may mga gano'n, eh.
Kasi parang do'n niya nai-express 'yung sarili niya.
Mm, oo, kaya medyo malaking tulong din.
Mm, kasi minsan parang ang hirap din kasi minsan na mag i-express mo 'yung totoong nararamdaman mo, 'di ba?
Mm, kasi talaga naman lalo na sa mga introvert na tao. May mga kakilala akong ganiyan, eh, na alam mo 'yun 'pag magkasama kami, tahimik lang siya, pero alam mo 'yun, pero 'pag meron kaming GC or group chat na ano, nailalabas niya 'yung ano, kasi meron taong mas m m nasasabi nila 'yung gusto nila 'pag hindi nila kaharap 'yung kausap, eh, kaysa 'yung 'pag nasa harapan nila parang naiilang sila, nahihiya, 'di ba, 'yung mga gano'n. Mm.
Mm. Mm. Oo, tama. Mm. Mm, tama hindi, hindi nila masasabi.
Mm. Pero sa tingin mo ano, paano kaya natin mababalanse 'yung paggamit ng gadgets at mapanatili pa rin 'yung tunay na bonding sa mga mahal natin sa buhay?
Mm. Hmm, okey. Sa sa tingin ko naman mababalanse 'yan kapag may disiplina sa paggamit, minsan na lang kapag may mga bonding kayo, 'di ba, puwede niyong sabihin na, no phone, hin not hindi allowed ang cellphone ngayon, para sa gano'n, eh, madami kayong mga activities na magagawa, like 'yung mga paglalaro na parang no'ng bata kayo mga nilalaro niyo no'ng bata kayo, mga patintero or mga basta mga outdoor, kasi Mm. Tapos minsan volleyball, parang volleyball na 'yung kadalasan minsan, eh.
Mm. Hmm. Oo. Oo. Mm. Oo, sang-ayon ako sa mga sinabi mo kasi kung kung iisipin mo lang, ah, ako kung nung mga panahon na hindi pa uso yung mga smartphone na ganiyan, yung mga social media, kasi kaming mga kaibigan ko, ng pamilya ko, ah, yung bonding namin talaga minsan kuwentuhan tapos may mga board games kami, yung gano'n. 'Yon yung nagiging bonding namin, parang mas, ah, mas tumitibay yung samahan dahil alam mo 'yon, na nakakapag-usap kayo 'di ba, dahil sa mga gano'ng activities namin.
Mm. Mm. Mm, tama. Mm. Mm, dahil may sa bonding. Mm. Mm. Oo, kasi parang napapalapit tayo. Parang nung mga elementary tayo 'di ba an mga elementary at yung mga high school kasi mala marami tayong mga kalaro kasi dahil do'n parang mas naka-close natin sila kasi nga madami kayong mga memories.
Mm. Mm. Oo, totoo, mm. Ako nga naalala ko no'ng high school ako, ang dami naming mga activities nung mga kaklase ko. Talagang 'pag yung may libreng oras kami, parang ang bonding namin maglalaro kami ng sipa, lahat ng mga sports, volleyball, basketball, lahat nasubukan ko. Pero ngayon parang ang bonding ng mga kabataan ngayon, Mobile Legends yung mga gano'n, puro mobile games 'di ba parang mm. Puro
Mm. Mm. Mm. Tama. Oo, tama. Mga mm. Yung parang nung kabataan ko, yung mga mga bata-bata pa para parang halos kapag hapon na madami kaming mga naglalaro diyan, pero ngayon parang yung mga bata naka nando'n na lang sila sa loob ng kuwarto nila.
Mm parang puro busy sila sa mga kanya-kanyang gadget, ano? Pero, meron din pa naman may mga pamangkin din ako ganyan na busy sila sa mga gadget, pero nakita ko naman na may mga connection pa rin sila sa mga kaibigan kasi minsan ang mga kalaro nila 'yung mga kaibigan, nila o kaya 'yung mga pinsan din nila, 'yung mga ganong tipo. Ah, pero sa tingin ko no
Mm. Mm. Hmm, maganda kapag ganon. Mm. Mm. Mm. Mm. Minsan kasi kadala minsan kasi 'yung mga kabataan parang ayaw na nilang makipag-socialize.
Mm. Mm. Parang iniiwasan na nila.
Nandun na lang sila sa loob ng kwarto.
Oo, totoo 'yan.
Mm.
Pero ikaw ba may nakita ka bang magandang epekto ng teknolohiya sa pakikipag-connect natin? Na makukuha sa personal, na hindi natin nakukuha sa personal kayo? Well, halimbawa yung, ah, iba 'yung connection 'pag sa online lang 'di ba?
Mm, tama 'yun nga. Ma dun mo kasi kapag sa online ah, may nakita 'no?
Mm. Mm.
Mhm.
Kasi, 'di ba, 'pag halimbawa ako kasi meron akong mga nagiging kaibigan sa online, eh, kagaya meron akong app na ginagamit na naka-konek ako sa mga iba't ibang tao, na meron mga nasa ibang bansa, ibang lugar sa Pilipinas, ah, kahit hindi yung ano dun, yung ni hindi naman kailangan ilagay yung personal na impormasyon mo, ah, pwede ka pa rin makipag-konek sa iba, pwede kang makipagkaibigan yung mga, gano'n. Makilala mo rin yung ibang tao, iba pa rin yun, 'di ba, parang, ah, kung sa 'pag kasi sa personal 'pag halimbawa siyempre pag may mga bago kang kakilala halimbawa mga katrabaho mo, 'di ba, mga bag
Mm. Hmm, mm. Mm. Mm. Mm. Tama. Oo, ta's i-a-add mo sila.
Mm, mm, ibaba iba kasi yung ano, eh, sa personal kasi parang, ah, kailangan palagi mo silang nakakasama, eh, alam mo yun, bago ma-build yung relasyon niyo na maging magkaibigan kayo. Halimbawa magkaklase kayo, 'di ba, araw-araw kayo nagkakasama dun nyo makikilala lalo yung isa't isa. Mm, mm. Hindi ka hindi kagaya pag online, eh, hindi naman anytime lang, eh, 'di ba, basta online siya, online ka, pwede kayong mag-usap, 'di ba, yung mga ganong tipo, iba iba rin, mm.
Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Yung isa't isa, oo. Mm. Tama, ta's minsan, pati yung mga hindi niyo masyadong kilala na mga tao, kapag nakiki nakokonek mo sila sa mga social media parang nakikita mo or nakikilala.
Mm. Mm, totoo, 'di ba. Kasi iba rin yung epekto ng ano ngayon yun, eh, ng, ah, social media, 'di ba, parang, ah, kahit sino ngayon pwede mong makakonekta, pwera na lang di basta kahit nga hindi mo kilala, eh, pero nasa sa'yo nalang yun kung pano ka makikipagkonekta sa kanila kung
Mm. Mm. Mm, tama. Mm. Oo, pero kailangan din nating mag-ingat kasi nga madami na ngayon yung mga scammer.
Mm. Mm.
Ta's madaming mga napapahamak dahil din sa paggamit ng mga technology.
Mm, kasi meron meron ngayon yung mga nagpapanggap na halimbawa mga dummy accounts yung gamit tapos kukunin yung tiwala mo tapos yun pala, ah, hihingan ka lang ng tulong, hihingi ng pera sa'yo, yung mga ganong tipo, 'di ba. O yun, kung minsan nga yung kamis di ba nakakalungkot yung mga, ah, ginagawang karelasyon tapos nung ano'y, ah, uutangan, 'di ba, yun, ayun pa yung masakit dun eh, 'di ba.
Ah. Mm. Mm, tama. Mm. Mm, mm. Mm, tama. Mm, yun nga din yung mga minsan na hindi nila nakikita kasi nga madami yung nagkikipagrelasyon dahil lang sa chat na sa chat lang sila nagkakilala.
Mm. Oo, totoo. Alam mo ang ganda ng napag-usapan natin, ano, kasi mahalaga talaga na may personal na connection pa rin tayo sa mga kaibigan, sa pamilya kaysa yung, ah, dahil sa social media at mga teknolohiya, 'di ba, parang, ah, dapat mabalanse natin, 'di ba.
Mm. Kaya nga, mm. Mm. Mm. Kaya nga. Mm, maganda maganda pa rin yung bonding may bonding na walang cellphone.
Mm. Oo, totoo. Ayan, maraming salamat sa oras mo, ah, paalam muna.
Mm. Maraming salamat, paalam.